Здравствуйте!
Добрый день! У меня вот такой вопрос: почему так много школьников списывают?
М. <chuckles> Ну, а почему бы и нет? <laughs> Мой мой первый и основной ответ: "Почему бы и нет?"
Ну, д дак. Мгм. Ну, м По идее, вот что ими движет, чтобы получить, э, хорошую оценку? И, э, они не уверены в себе, наверно, или просто не выучили материал и э пытаются выкрутиться?
М, да, вообще всё это на самом деле. Иногда люди списывают, потому что просто ничего не учили.
М.
Ни всё, как-то надо обязательно как-то выкручиваться, и по-другому никак. По идее, просто мне кажется так, то что это немножечко даже нечестно так судить, потому что, ну, в конце-то концов, предметов очень много. Ты н можешь быть хорош в каких-то предметах, ты не можешь быть одновременно идеален везде, но при этом с тебя постоянно требуют хороших идеальных оценок.
Ну Да. Мгм. М-да. Стандартов. Да.
И это просто ужас.
Мгм. Ай Тема может просто не нравиться, да, вот как-то вот, э Ну, иногда даже, бывает, учитель не нравится. То есть это тоже, и нам не надо это списывать. Мгм.
Верно верно верно. Он может быть, достаётся Знаете, ещё как бывает, иногда, например, я вот помню по своему универу и даже школьные времена мы договаривались, кто за что отвечает, у кого какая, скажем, сфера ответственности, да, как бы зона ответственности за какой вообще предмет. Потому что кто-то кто-то разбирался в чём-то получше, кто-то разбирался в чём-то похуже. И вот мы как-то друг другу вот так вот балансировали и помогали друг другу, чтобы как бы, ну, всем не отстать и всем быть в хорошем таком, как бы, на хорошем уровне.
М. Мгм. Да. М. Интересно. Мгм.
Иначе, иначе, как бы, ну, так себе картина получается, если честно.
Вот это Вообще очень хороший этот, э, такой как, э э, для образования вообще такое ввести, что вот как действительно какие-то ученики, которые в одной теме лучше разбираются, другим помогают ее лучше освоить. И, т соответственно, в другом, там, другие, например. Может, как-то, вот, в таком?
<exhales> Ай. Мгм. Честно сказать, просто такое дело уже обычно иногда делают, типа чтобы вот вы, ребята, помогали вот этим ученикам и так далее, и тому подобное. Но если честно сказать, как это работает- это работает практически никак. То есть всё равно так получается, то что люди, э, ну, особо как бы, м, ничего не делают. Назовём это так.
М. Мгм. А. Понятно. М. Понятно, да. У нас, э, тема коллаборации в чём была, я вот помню, что мы когда, чтобы шпаргалки не писать на прям на весь предмет, мы просто разделяли вопросы, которые будут, ну, которые нужно закрыть, так сказать, темы. Потом каждый брал какую-то тему, делал хорошую шпаргалку. Потом мы, соответственно, всё это ксерокопировали каждому. <chuckles>
То есть а бы Да. Мгм. Мгм мгм.
и вот, э, та таким образом выкручивались.
Жизрн жизненно, отлично, гениально, прекрасно.
М-да. И у каждого как бы получался список вот этих, э, готовых шпаргалок. Так что
Зато это вот получается в как это назовем это правильно? colaboración. Самый правильный, самый отличный colaboración, который может быть только вообще в принципе существовать, как по мне. Особенно если мы друг другу, ребята, как бы помогаем, то это вот, мне кажется, самое оно. Самое оно, что нужно вообще для, для для студентов.
Так что Да. И я вот Мгм. Это это получается, а, ты приобретаешь не просто знания, а умение, как, э, выживать, э, в среде, так сказать. Да как, <chuckles> ну, как взаимодействовать с людьми и договариваться.
Ну, по идее, так и бывает. То, что я думаю, то что, к сожалению, эта система, она и вправду вот сподвигает нас, э, ну, или тех же, например, товарищей бедных учеников, быть, э, как говорится, хитренькими. Быть умненькими. Нужно как-то двигаться. Что-то придумывать, надо что-то обязательно делать. Просто так на месте не сидеть. И получается то, что если, по идее, если такая система жёсткая сама по себе, то это значит то, что вам придётся постоянно как-то выкручиваться. И выкручиваться вам придётся именно вот так.
М. Мгм. Да, да, что-то придумывать. Мгм. Мгм. М. Вот недавно с, э, с одним знакомым тоже обсуждали, вообще, нужны ли школы. Ну, э, и с точки зрения актуальных, э, событий, что вот искусственный интеллект так развивается, и знания доступны всем и прям любому, прям сразу сейчас. Просто ты написал, а они у тебя все есть. Он тебе всё выд он те, как учитель, может объяснить, как пятилетнему всё разъяснить. И, в принципе, э, ы, нужна ли ещё школа? И школа нужна с точки зрения на наработки социальных взаимодействий.
Мгм. И каждому. Мгм. Мгм. Да-да. Мгм.
Может быть, это, м, ее как-то вот переделать, сделать, ну, не только знания, а больше еще каких-то, как-то, э, чтоб направлено на на большее взаимодействие, какие-то игры, может, проекты. М, ну вот, но, в принципе, сама по себе школа всё равно нужна.
Школа всё равно нужна, потому что, вот, людям, как бы, ученикам, в принципе, человеку нужен социальный контакт. Я это так вижу. То, что если этого социального контакта не будет, м, я не думаю, насколько хорошо этот человек будет подготовлен к жизни вообще, в принципе, и целом, и общем. Поэтому я думаю, то, что школа, она должна остаться. Однако система должна поменяться. Это однозначно. Иначе всё будет очень депрессивненько. Потому что, например, ну, сейчас очень-очень сложно вообще, на самом деле, выживать в этих школах сейчас, потому что всем очень скучно. Учителям недоплачивают почти везде. Ну, и так далее, и тому подобное. Да, как бы, это ни с ни ком ни для кого это, мне кажется, не секрет сейчас на данный момент, что такая ситуация происходит.
Мгм. Да. Мгм. Да, мгм. Да. Мгм. Мгм. М. Мгм.
И, блин, ну это, т честно, это очень сложно.
Как-то мне попадалась, э, вроде бы, м, норвежская какая-то школа. Ну, скорее всего, это не стандартная, а вот, э, более, наверное, уклон какой, что там, э, дети большую часть чё-то играют, какие-то вот проекты иногда, там, то ли паяют они немножко, то есть, э, весь процесс- это вот какие-то игры и проекты какие-то. То есть они берут практические вещи, которые как бы понятно, зачем тебе это нужно, и реализуют их. И мне кажется, вот, если ты там 10 лет, э, за ск за 10 лет скока можно всего как бы напридумывать, там, вот поучаствовать в проектах, притом в большом количестве разнообразных проектов, то вот это, наверно, даст, э, большой, как, опыт, э, для будущего взаимодействия.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Да-да. Отлично. Это однозначно. Однозначный опыт для будущего взаимодействия. На самом деле, некоторые европейские школы в принципе отличаются, даже если она не с уклоном, она, мне кажется, даже обычная или общедоступная, как говорится. Но, э, в них вот есть такие вот маленькие приколы, которых нету у нас. Это вот как раз таки когда они начинают, э, например, э, в каких-то из этих европейских стран, вот, норвежских именно есть даже уроки по преподаванию, э, по споттингу вот именно фейков и всего остального. То есть они им преподают с самого детства, как они должны увидеть, что вот этот вот эта новость она на самом деле фейковая, что из них пытаются выбить какую-то эмоцию, что это пропаганда. Да, и скажем, эта штука, вообще вся эта идея, она не просто вбита в один предмет, она вбита во все предметы. То есть, э, учитель по математике отдельно н о объяснит, как, э, как работают манипуляции с, э, математикой и статистикой, чтобы именно манипулировать человеческим мнением. Потому что можно сделать так, что статистика будет выглядеть куда лучше, вкуснее и как-то мощнее, хотя на самом деле, э, таковой, например, таким такой ситуации вообще на самом деле там нету.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. О, не слышал тако ага. А. Это прям очень актуально. Ага. М. Мгм. Интересно. Мгм. Да, да. Мгм. Или где раздуть, да, как бы, ну, получается, где не нужно. Мгм.
Ну да, то есть ты прям конкретно раздуваешь там всё очень очень очень мощно, красиво раздуваешь всю эту красоту, и люди думают: "Вау, это на самом деле может быть правда". А хотя по факту ничего такого здесь не происходит.
Мгм. М. Да-да-да.
Что очень интересно, на самом деле. Я думаю, даже прям сейчас я готов, э, пойти на такие уроки. Хоть я куда куда старше, чем, например, эти норвежские или какие там были эти школьники.
Интересно. Мгм. М-да, да.
Как говорится: "Завидуем, завидуем, товарищи".
Э, в, э, в, в Германии, э, в снимал для одной школы, это не Монтессори, а вот похожее у них направление есть. Э, ну, как такие, какие они немножко специальные. И вот, э, э, приглашались снимать, э, театр, и у них каждый класс, у них все участвуют в каком-то театре, какие-то вот эти танцы, музыкальные проекты. Плюс у них, э, территория, они там, у них свой сад, то есть есть прям такой урок, и они занимаются садом. А, в в одном, а, 1 из проектов был, они, э, полностью цепочку восстановили, делали хлеб. Но это началось, э, п с с посева урожая, э, этот зёрен. Потом пшеница выросла, они собрали пшеницу, у них специальная была вот эта, как перемолоть.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Круто, круто. О, вау! Мгм. Да.
И печка- то есть это они тоже всё делали.
Да да да да да да.
И до получения хлеба. Я просто был в шоке.
Ну, вот получается так. Я, например, сейчас могу себе всю эту красоту представить. Да даже если у тебя есть этот, э, скажем, все искусственные интеллекты и всякая такая вещь, да, как бы. Ам, мне и так, мне кажется, в школе нормально. Я буду его использовать чисто для того, чтоб мне давать какие-то пометки, что-то обучать и чисто мне помогать. Мне даже кажется, что эти школы уже давным-давно, ам, адаптировали вообще эти искусственные интеллекты как-то в себя, потому что они просто понимают то, что это уже у людей не отнимешь, правильно?
То есть мгм. М. Да, да. М. Мгм. Да. Да, это уже неотъемлемая часть, уже да.
Да, потому что некоторые университеты тоже так делают. То, что, например, э, не запрещают вам делать свои работы с искусственным интеллектом, а наоборот, разрешают и говорят то, что теперь сделаете так. Вы не просто будете работать с искусственным интеллектом, вам нужно будет заставить его сделать вашу работу.
Мгм. М. М.
А потом поспорить с ним. Вы должны в своей работе оспорить его решение, оспорить его работу, доказать обратное или как-то полностью поддержать.
Мгм. Мгм.
Но вы должны будете сделать такую вот, скажем, а-ля полезную работу.
Ну, понятно. Да, тут, ну, в общем, с этим уже как бы не бороться, а у учиться, как этот правильно, гармонично встраивать в нашу жизнь вот это.
Да. Потому что иначе никак не получится. Если мы не будем сейчас это, скажем так, ну ну, э, это делать, да, одним словом, по-другому ничего не получится. То есть мы уже от искусственных интеллектов однозначно не избавимся. Это это факт.
Мгм. Мгм. У, остаётся тока прини принимать, да, мгм.
Мне так кажется. Да, да, это верно.
Ещё один, э, такой момент вспомнил но звонок, к сожалению, меня отвлёк. <chuckles>
Да, да.
Так.
Какой момент? Или вы забыли?
Да, звонок в меня отвлёк, к сожалению. <chuckles> Да-да-да. Мгм.
А, окей, бывает бывает бывает, ну, ничего. В общем, одним словом, я могу просто ещё вот что, например, вспомнить. Да, например, стоит ли как-то менять тогда ту систему, которая есть сейчас? Вот как вы думаете?
Мгм. Ну, я думаю, что да. То есть нам нужно как бы адаптироваться. То есть не просто там запрещать или вот, э, как-то бороться с этим, а всё-таки как-то встраивать в нашу жизнь, и, э, чтоб оно было гармонично, да, ещё раз повторюсь, получается. Но вот, э, вот таким образом.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм мгм.
А остановить это мы, ну, мы не сможем этого. Мгм.
Понятно. Ну, д прогресс и вправду не остановишь, это правда. Сколько ты не старайся, прогресс ты не остановишь- это факт. Но даже не знаю, на самом деле, стоит ли это делать, даже что-то менять. Стоит ли что-то сейчас менять или даже не то чтобы так. Просто
Да. Тут уже как бы мгм. Да да да да. Мгм.
Когда всё-таки дойдет такое, то, что мы всё-таки адаптируем вообще все эти, опять же, да, наши любимые искусственные интеллекты, чтобы они помогали учителям. И при этом, как-то мне кажется, то, что самим учителям уже давным-давно нужна полная переквалификация. Что они должны научиться работать с медиа, они должны научиться работать с детьми именно на современном современный лад, то, что телефоны- это тоже их часть неотъемлемой жизни. И это всё должно быть как-то интегрировано с учебой быть, да, как-то так.
Мгм. Да, согласен. М. Мгм. То есть и получается, сам обучение учителей тоже должно поменяться. Потому что если они 5 лет учатся, то, которые сейчас выпускаются, у них ещё как бы получается старое образование, а так как мир очень быстро меняется, значит, и учителя должны обучаться там. Э, ну, окей, какая-то база, наверное, должна быть. Плюс вот все вот эти новые технологии, но это 2-3 года, и, ну, или, может и, может, еще быстрее, я не знаю.
Н, да-да-да. Пс Ну да, да, да, да, иначе иначе и просто да. Оно оч на самом деле, сейчас всё прям моментально устаревает. За этим особо уже не поспеешь. Мы щас просто находимся на таком вот именно уровне развития. Я бы даже не сказал бы, что мы как, э, например, и в мире исследований щас как-то стагнируем или ещё что-то, мы очень-очень хорошо даже движемся вперёд. Что, в принципе, конечно, вероятно, может быть и нашей проблемой, потому что мы слишком сильно куда-то торопимся.
Потому что вот, э, это настолько устаревает, да. Мгм. Мгм. Мгм. Да, согласен. М. Да.
Но я думаю, хм, ну, с этим ничего не поделаешь, с этим просто нужно как-то жить.
Ну, м, просто, м, осознанно подходить и самому замедляться, периодически, может, сходить на на природу и вот
Верно, или замедляться, или или просто адаптироваться, как-то успевать.
Ну, я с той точки зрения, что мозгу надо всё-таки давать выды выдыхать и, э, конечно, участвовать в этом процессе, но не забывать себе и паузы создавать, например.
Да-да. Ну да, верно, верно, верно, верно.
Для отдыха, восстановления, потому что, э, вообще организму, мозгу это всё тяжело, конечно, выдерживать такие скорости.
Мозгу это, да, это верно, это верно. Ну, мы сами люди по себе ещё существа медленные, правильно?
И, да-да-да. Чуть-чуть иногда время без телефона. Да, да-да.
Это точно. Хотя интересно, как будущие поколения будут вот воспринимать.
Ну Вот-вот, у меня то тот же, мы та же мысль возникла. А вот, э, кто сейчас рождается- дети- они же уже, ну, по-другому, и, ну, то есть, старого они ж не помнят уже, ну, не у них не будет это.
Так у них не будет, да, наших проблем, одним словом. Никаких тебе, пожалуйста, кнопочных и ротирующихся телефонов или вообще без телефонов такого времени. Та, вот уже полностью время полностью поменялось. Поэтому, да! Мы, конечно
И они Да-да-да. Мгм. Интересно.
конечно, разболтались в этом плане. Однозначно. Ну, большое спасибо, было очень-очень интересно с вами это обсудить.
К чему это всё приведет? Да. <chuckles> Да, благодарю. Да. Спасибо большое. До свидания.
Всего хорошего.